Ừm, bạn ơi, không biết là buổi sáng của bạn thường bắt đầu như thế nào nhỉ?
Ừm, buổi sáng của mình, ờ, thực ra là khi mà mỗi khi sáng thức dậy ấy, thường là mình sẽ hay vớ lấy điện thoại và check xem, a, có tin nhắn gì không, có mail gì không. Sau đó là mình thì là mình là một người kinh doanh online, cho nên là thường là mình cũng sẽ vào xem, a, à, những cái ứng dụng ví dụ như là TikTok Seller để mình, à, xem các cái đơn hàng hoặc là có những cái tin nhắn nào của khách hàng hay không. Đấy, thì thường là buổi sáng là trước trước mắt là check như vậy.
Ừm. À, Bên này liên quan đến công việc, đúng không? Ừm, OK. Ừm, cập nhật tình hình, đúng không? OK. Ờ, thế thì không biết là bạn thường là thức dậy lúc mấy giờ? Ừm.
À, ờ, thức dậy thì thực ra thì mình là một người, ờ, kinh doanh tự thân ấy, mình không đi làm, à, công ty, cho nên là thường là cái thời gian thức dậy của mình nó cũng không cố định lắm đâu. Nhưng mà thường nó sẽ rơi vào đâu đấy ừm, thường nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng tầm từ, ờ, 7 cho đến 8:00 nếu mà dậy sớm. Còn hôm nào mà trót thức muộn quá mình có thể là 9:00, hơi muộn một chút.
À. Ừm. À, giờ giấc tự do ấy, đúng không? <chuckles> p Ô kê, ô kê. À, nói chung là giờ giấc là cũng linh hoạt chứ không phải là cố định, đúng không? OK, mình hiểu rồi.
Ừm, đúng rồi, cứ nói là linh hoạt đi nghe cho ló chuyên nghiệp.
Ừm, ừm. Thế thì có cái điều gì mà bạn bắt buộc là bạn phải làm vào buổi sáng mà không làm là bạn cảm thấy thiếu không?